Uh, ada ada dong. Yang contoh besar yang kita semua pasti tahu nih Mbak, kayak Luna Maya. Dulu kan dia sejatuh itu kas, ketika ada skandal dengan si Ariel Peterpan lah, dengan ini lah. Terus sekarang dia sudah sudah menikah juga, eee, beberapa hari yang lalu
Mhm. Mmm. Mhm.
karirnya juga melesat, hubungannya juga bagus. Bisa dibilang dia salah satu contoh, eee, wanita yang menginspirasi, meskipun masa lalunya, bisa dibilang kelam, tapi dia berhasil bangkit dan membuktikan kalau dia bisa. Gitu sih, Mbak.
Bangkit. Iya y
Mhm.
Berarti mentalnya dia kuat ya, sebenarnya ya? U aku tahu sebenarnya pasti susah, tapi dia kuat, dia maju terus.
Benar banget.
Kan.